ที่นี้เนี่ยก็แบบ มัน มันรู้สึกเสียใจมาก แล้วเหมือนกับว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ว่าตอนนั้นผมเนี่ยปรึกษาคุณพ่อไม่ได้เลย เหมือนกับว่าเขาก็โมโหเหมือนกัน แต่ แต่ แต่ว่าเขา เขาไม่ได้โชว์ ค แบบว่า อา เขาไม่ได้ร้องไห้หรืออะไรขึ้นมา แต่ว่า เหมือนกับว่าเขาไม่อยากคุยด้วย แล้ว ล แล้วช่วงนั้น อา ครับผม ช่วง ช่วงนั้นเนี่ยจะเปิดเทอมแล้วด้วย ก็เลยต้อง อ่า บินกลับไปกรุงเทพเพื่อที่จะไป อ่า เตรียมของที่คอนโดนะครับ คือผมนอนคอนโดไง อ่า เพื่อที่จะไป เตรียมที่จะเรียน
อืม ก็เป็นอีกคนหนึ่ง อา ครับ ยังไงครับ? อือฮึ อือฮึ อ้อ ครับ อืม ก็คือบินไปบินมา ถูกไหม ก็คือว่าไม่ได้แล้ว ต้องมาเรียนแล้ว อา ทีนี้ก็มาเตรียมตัวไปเรียน อา แล้วทำยังไงครับทีนี้?
อา อา อา แล้วก็ทีนี้เนี่ย มีนะครับ มีร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งที่ผมเนี่ยไปสั่งทุกวันเลย ใช่ไหมครับ ตอนที่ผมเรียนมหาลัย
อ๋อ ครับ อือฮึ
ผมไปขอคำปรึกษาเขา แบบร้องไห้ไปเลย ร้องไห้ขอคำปรึกษา เพราะว่าไม่ ไม่มีใคร คุยกับผมเลย แบบว่าเงียบมาก คือทั้ง ค
อืม ณ ตอนนั้น ที่บ้านก็คือไม่มีคุยเลย ถูกไหมครับ? อา
อืม ถูกเลยครับ แบบเขาไม่อยากคุยด้วย แบบเป็นเด็กเกเร เขาไม่ ไม่ค่อยสนใจแล้ว ก็เลยไปขอคำปรึกษา อ่า จากคุณป้าแล้วก็คุณลุงที่ขายข้าวมันไก่ ก็เขาก็ให้ ก็ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับ ก็ผมก็ลองไปทำตามดู อะไรประมาณนี้อะครับ
แล้วยังไงครับ? อือฮึ ครับ อืม แล้วยังไงต่อครับ? อา ครับ อืม ครับ แล้ว แล้วเป็นยังไง พอปรึกษาไปปุ๊บ เขาก็แบบช่วยเหลือเราอะไรยังไงบ้าง? คอยปลอบใจอย่างงี้เหรอ? คุยกันนานไหมครับ?
อืม ก็คอยปลอบใจนะครับ ก็คุยนานนะครับ คือแบบว่า โอเค ตอนแรกที่มีเรื่องก็คุยยาวเลยแบบ 2-3 ชั่วโมง แล้วก็มีลูกค้าด้วยที่เป็นแบบนักศึกษา มัน มันก็อายนิดหนึ่ง แต่ว่าก็ ยอมคุยอะ เพราะว่าตอนนั้นไม่ไหวแล้ว เกรด เกรดเราต้องมาก่อน อืม
อ๋อ ก็คือว่า ก็คือว่าคุยในร้านนั้นเลย ถูกไหม? ลูกค้าก็มากิน อะไรก็มากิน เราก็อาย ๆ แต่ว่า มันยังไงได้ มันก็ต้องคุย ใช่ไหม เพราะว่าเราไม่ไหวแล้วตอนนั้นน่ะครับ ใช่ไหม? อืม แล้ว
ใช่ครับ โอ้โฮ ไม่กิน อืม ครับ ใช่ ถูกต้องเลยครับ ตอน ตอนนั้นเนี่ยคือจะโดนเตะออกจากมหาลัยแล้ว จะโดนรีไทร์ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยนะครับลองให้ผมเนี่ย เขา ลองหาเพื่อนใหม่ อา เขาแนะนำว่า "ลองหาเพื่อนใหม่"
อือฮึ อืม อืม
ผมก็เลย ครับผม ให้เปลี่ยนเพื่อนเลย แล้วผมก็ทำ แล้วก็ผมเนี่ยไปคลุกคลีกับเพื่อนสาวแทนนะครับ ซึ่งตั้งใจเรียนมาก อา
ให้เปลี่ยนเพื่อน อย่างงี้เหรอครับ? อืม อือฮึ เพื่อนสาว อา ครับ หมายถึงว่าไปคบกับผู้หญิง หมายถึงว่าไป เพื่อน ๆ ผู้หญิง อะไรงี้ ใช่ไหม ก็ไปแบบว่าเข้ากลุ่ม เข้ากลุ่มผู้หญิง เออ แล้วเป็นยังไงกลุ่มผู้หญิงเนี่ยครับ เขาแบบ เขาเป็นลักษณะยังไง?
ก็ ใช่ เป็นเพื่อน ๆ ผู้หญิง ใช่ครับ

โอ้โฮ! ก็ถือว่าขึ้น เยอะเลยนะครับ ก็ถือว่า ป เป็น เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับ ทีนี้พอ พอ พอเกรดออกแล้วเนี่ย ทาง บ้านเป็นยังไงบ้าง? ทางบ้านเนี่ยนะครับ อา
<chuckles> อ๋อ อืม ครับ เออ ตอน ตอนนั้นเนี่ยก็ เขาก็ไม่ได้ดูเกรด เขากลัว เขากลัวว่าผมทำ ทำไม่ดีอีก
อา ครับ อ๋อ ก็ยังงอนอยู่ ก็คือยังงอน ยังไม่คุย อ๋อ ครับ แล้วคุณทำไงอะ? ครับ
ผม ผม ผมก็เลย โอเค อา ยัง ยังงอนนิดหนึ่ง แต่ แต่ว่า แต่ว่าก็เริ่มคุยแล้วนะครับ ก็ ก็บอกว่า โอเค เกรดดีขึ้นแล้วนะ ก็ โชว์แบบ อ่า บางค่าผมได้เอไง ก็แบบโชว์เฉพาะเอ <chuckles> มันมีวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ อา เขาก็แบบ โอเค อา เห็นอะไรพวกนี้ อืม แต่ แต่ จบ แต่ว่าคือต้องบอกก่อนว่า คือคุณแม่ผมเนี่ยเขาเรียนได้เกียรติ นิยมไน อ่า เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ใช่ เรียนเก่งมาก แล้ว แล้วพอผมแบบว่า ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ได้ตรงนี้จากคุณแม่แล้วเนี่ย คุณแม่ก็งอนไง เข้าใจไหมครับ? แล้วงอนยาวมากเลย อา พอ
อืม อา อา ทำให้เขา เห็น อ๋อ อา ครับ โอ้ คุณแม่เรียนเก่งมาก ถูกไหม? อือฮึ ครับ อือฮึ ก็คือว่างอน งอนเรื่องที่ว่า คืออยากให้ลูกเนี่ยเก่ง คือเป็นห่วงลูกนั่นแหละ แต่ลูก เนี่ย ไม่เก่งเท่าตัวเอง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหม? อา ครับ
อืม ครับผม อา <chuckles> อา ถูก ต้องเลยครับ มันก็มีความ กดดันตรงนี้ อ่า ก็ ก็คือ โอเค หลังจากที่โชว์ดูแล้วเนี่ย ก็ เรียนจบ เรียนจบพร้อม อ่า เพื่อนสาวเลย ครับ ก็จบพร้อมรุ่นน้อง มันเป็น happy ending ผมคิดว่าอย่างงั้นเลย ใช่ คือ
อือฮึ อืม ครับ แล้ว อา อืม ครับ อืม ครับ ก็ ก็จบแบบได้ด้วยดีเลย ทีนี้ก็แบบว่า คือ อ่า แบบ อ ไม่มีปัญหาอะไร ก็อยู่ด้วยกัน จบมาได้ แล้วเพื่อนผู้ชายนี่ เราเลิกคบไปเลยใช่ไหม?
อืม ครับผม